Heu, n à véritablement, heu, heu, on est sur le, cas où le, ben, sur ,heu, WhatsApp, en particulier, permet justement de garder ce lien intergénérationnel et hem, en plus, j'ai envie de dire, 5 minutes 1 fois par mois, heu, pour chacun, c'est rien du tout, heu, dans dans l'agenda. Mais, heu, pour, heu, pour elle qui qui voit donc, heu, tous ses ses enfants et petits-enfants, heu, heu en plus les uns après les autres, c'est vraiment heu, bah, ça doit être un moment de joie extrême.
Mmh. Ouais. C'est vrai. C'est ça. Oui, bien sûr que non. Mmh mh. Oui. Ah, oui, oui, on a même poussé l'expérience, heu, un petit peu plus loin. Heu, alors c'est un réseau pas vraiment social, mais on a trouvé une application, heu, à laquelle on a tous accès qui s'appelle Famileo
Mmh mh. D'accord. OK, c'est quoi?
et Famileo, ça ça permet à, heu à à à toute personne qui a les les codes qui correspond à la famille de pouvoir se connecter et en fait de lui poster des articles, heu, sur l'application et qu'elle, ensuite ils soient imprimés et elles le reçoivent par papier dans la boîte aux lettres tous les premiers du mois.
OK. Mmh mh. Mmh c'est génial ça. En fait, c'est, heu, c'est un peu comme un mmh, bah, heu, j'allais dire un film, non c'est pas un film, c'est oui voilà!
Oui. C'est une gazette de la famille, si on peut dire ça comme ça. Oui
Et heu, c'est une application qui est payante, c'est, heu, il y a un abonnement?
c'est une gazette de la famille, heu Oui, ça coûte, heu, une quinzaine d'euros par mois
D'accord, donc c'est pas excessif.
donc, bon, franchement, voilà, l'in l'investissement que ça représente, heu, est est pas énorme. Ça coûte une quinzaine d'euros par mois et tout le monde a son application et de temps en temps, on pr on prend tous des photos, heu, avec nos smartphones, forcément et de temps en temps, heu là, c'était la rentrée, bon, il y a un petit moment maintenant, mais il il y a quelques semaines, donc, on a mis tous on a posté des photos de nos enfants avec leurs belles petites coiffures et leurs petits habits, heu, de 1er de la classe. Hem et on l'a posté, beh, justement sur cette gazette ou plus ra plus récemment Halloween, les déguos les déguisements d'Halloween, heu, on le poste, heu, m moi j'ai fait quelques travaux dans la maison donc j'ai pris des photos et j'ai posté ça: «Regarde mamie, heu, la cheminée avance, heu», voilà. Ce genre de choses et tout le monde, heu, de mes cousins, mes cousines, mes parents, heu, ont accès à à cette application-là et chacun met son petit article.
Mais bien sûr. <laughs> Mais bien sûr. Oui. Mmh mh. Tout le monde y a accès.